Mm at saka syempre 'no 'wag mong kalilimutang maging dapat nutritious yung kanyang pagkain hindi 'di lang mabilis.
Oo true. True y Pwede ba 'yon mabilis tsaka nutritious <laughs> combination. <chuckles>
Oh, oo naman ah ,siguro, ah, siguro ang pupwede kong ipi iadvice sa'yo 'no since 7 years old 'yan 'no kailangan niya ng protein, hindi lang yung tsaka mga vitamins, minerals that then medyo madali 'no. Siguro sa gabi pwede ka na mag-prepare, kung halimbawa, kung meat, pwedeng yung mga toccino pero mas po mas maganda kung ikaw yung gagawa. Mga toccino, longganisa, o kaya mga homemade yung ikaw para control mo yung ingredients let's say yung mga seasonings 'no, oo, madali lang 'yan. Kung fish naman di daing mo boneless para hindi ka nag-aalalang matinik yung anak mo don sa ano, 'di ba? Tapos 'yon, di siyempre pagdating ng umaga madali mo ng prito-prito lang 'yon or kaya naman 'no pinakamadali sa gabi, prituhin mo na lang nung ano yung medyo medyo raw yung hindi yung hindi fully cook, para sa umaga i-init mo na lang siya, pwede 'yon and then
Mm. Oo. Totoo. Hmm, okey. Mhm. Oo. Oh, tama.
Mm, tapos kung gusto mo naman halimbawa na ah, medyo complicated yung preparation, halimbawa gusto mo lang 'no mga menudo, sa gabi pa lang balatan mo na yung mga patatas, ibabad mo lang sa tubig o kaya ilagay mo sa fridge, bukas oh 'di gayat ka na lang nang gayat tapos yung meat marinated na gayat-gayat na, kumbaga i-aano mo lang lulutuin mo na lang. And then yung mga fruits importante yung fruits, i-prepare mo na sa gabi pa lang at pagsama-samahin mo na kung anong fruits na gusto mong padala sa kanya. Tapos kung hindi pa siya marunong magbalat 'no pinakamaganda iano mo na siya 'yong hila hiwa-hiwain mo, balatan mo, tapos ilagay mo sa isang sealed bag yung ziplock o kaya naman kahit sa polso. Sa umaga ready na ilagay mo na lang siya balutan 'no tapos iready mo ng balutan sa gabi <laughs> 'di ba? Mm.
Mhm. Mm. Oo. Oh, tama. Oo nga. Ay naku andami mo andami mong ano, andami mong na-suggest siguro very very ano ang dami mong na ang dami kong natutunan sa mga sinabi mo talaga. Alam mo 'yon? Parang excited tuloy ako mag January na saka sige masubukan ko na nga 'yan. Para alam mo 'yon, kampante ako na alala ah, kumbaga papasok yung anak ko sa school at the same time nakakapag-pahinga ako hindi ako na-rarush na kailangang bumangon nang maaga.
ay salamat, oo. Yes.